Ờ, trời ơi! Đúng là rất là buồn, đúng không bạn? Ừm, à, thế thì, à, không biết là đã có không đã có cái trường hợp nào mà bạn, à, à, bị rõ ràng là bạn bị hiểu lầm ấy, mà bạn đã giải thích rõ rồi, nhưng mà phía bên kia người ta vẫn cứ không hoàn toàn tin không? Người ta không hề tin bạn không? Có không? Có hả?
Ừm, đúng rồi. Ừm, có chứ. Có, thì trong mối quan hệ bạn bè cũng vậy, thì có thể là có người bạn thân họ cảm thấy là, à, mình quá là thân thiết với một người khác mà họ cảm thấy là họ bị ra rìa á. Đó, thì khi mà mình cũng giải thích cái vấn đề và mình không cảm thấy cái sự việc nó nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà cái người bạn thân đó của mình thì cứ, ờ, liên tục đánh vào những cái việc mà họ cảm thấy như thế này, thế kia và đôi lúc là họ bỏ qua cái cảm xúc mình á, thì mình cảm thấy là rất là oan ức cho mình luôn. <laughs> Mặc dù là mình.
Ừm. Ờ. Ờ. Ừm. À, đấy, đấy. Ờ, đấy. Ừm, oan ức mà lại giải thích mà lại cũng không được tin, đúng không?
Đúng rồi, chính xác. Đó thì cũng
Ừm.
cũng cố cố gắng nhưng mà thực sự thì khi mà mình cảm thấy là cái người đối phương á, họ không có muốn nghe mình nữa và họ cứ chấp nhận cái sự thật mà họ muốn tin theo cái hướng của họ á, thì lúc đó thì mình cũng sẽ chọn cách là buông xuôi thôi chứ mình cũng không thể làm được gì khác nữa rồi.
Trời. Ừm. Ờ. Ờ. Ờ, đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Cái này là vấn đề của họ mà đâu phải là vấn đề, ừm, của mình đâu, đúng không? Mình đã giải thích rõ ràng rồi nhưng mà họ vẫn cứ không tin cái này là do cái niềm tin của họ thôi. Thì, à, mình đã cố gắng hết sức chứng minh rồi. Cũng không sao, đúng không bạn? Ừm.
Đúng rồi. Thì sau những cái đó thì mình cũng rút ra được những cái bài học lớn hơn, sau này thì mình cũng sẽ cố gắng là nói rõ hơn nè.
Ờ, bài học gì? Bài học gì bạn? À, đúng rồi.
Lắng nghe hơn và cũng như là kiềm chế những cái cảm xúc tiêu cực của mình hơn.
Ừm, ừm. Đúng thế. Ừm, đó là khi mà mình, ờ, cũng hay bị hiểu lầm, đúng không? Thế thì không biết là đã có có cái lúc nào mà bạn lại hiểu lầm người khác chưa?
À, mình nghĩ chắc là cũng là có thôi. Đó, thì cũng là cái nguyên do là do những cái lời nói mình chưa có được rõ ràng giữa hai bên nè và cái góc nhìn của mọi người khác nhau á bạn, thì mình cũng hiểu lầm người khác. Đó, thì cái này thì cũng là việc không thể tránh khỏi, đúng hông?
Có hả? <sniffs> Ừm. À hà. Ừ. Ờ. Ừ hừ, đúng, thì cũng có luôn. Ừ, thế sau đó thì bạn, à, đã xử lý như thế nào? Sau khi mà bạn đã biết là mình, à, hiểu lầm họ rồi ấy.